जी। तो कहते हैं ना कि देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य की तो देखिए, हर तरफ बात होती है। अगर कोई थोड़ा व्यक्ति बीमार भी हो जाए, थोड़ी चोट भी लगे ना, कैसे देखिए लोग बताते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं वो क क्या कर सकते हैं? परंतु देखिए मानसिक स्वास्थ्य की देखिए कोई बात ही नहीं करता आज के समय में। तो आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य को देखिए स्कूलों में किसी भी तरीके से शामिल कर सकते हैं अगर आप आपको क्या लगता है अगर आपके विचारों के अनुसार अनुसार अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य है जो है ना, देखिए एक ऐसी चीज़ है कि उसको देखिए शत प्रतिशत ना शामिल करना ही चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आजकल देखिए लोग बच्चों का देखिए जीवन कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, देखिए इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बच्चे जो है एकदम एक र रेस दौड़ रहे हैं। देखिए, हर कोई इस रेस में देखिए जीतने के लिए अ, जो है अ, चल रहा है और देखिए, मैं मानता हूँ कि इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अगर देखिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा ना तो हम बहुत ज़्यादा देखिए कि इसके दुष्परिणाम देख सकते हैं और बच्चे जो है ना बहुत अ, देखिए डिप्रेशन वग़ैरह के शिकार हो जाएँगे मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाएँगे और आगे चलकर देखिए कोई एक अ, गलत जो है ना कदम भी उठा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए इनको तो ना अ, देखिए ए एड करना ही चाहिए और साथ-साथ देखिए मैं अ, ये मानता हूँ कि
हुँ, ये तो है। बिल्कुल।
अ, आजकल देखिए मतलब बहुत सारे स्टेप्स है देखिए मानसिक स्वास्थ्य अ, को देखिए स्कूल में एड करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊँ के अ, व, अ, जस्ट स्कूल है ना देखिए वो एक ऐसे अ, काउंसलर्स को देखिए हायर कर सकता है, जो कि मतलब उनकी मेंटल हेल्थ की अच्छी एक काउंसलिंग कर दें। और इसके साथ-साथ, अ, देखिए स्कूल जो है देखिए इस प्रकार भी देखिए कर सकता है कि अ, मेडिटेशन वगैरह देखिए सुबह-सुबह करवाए अगर बच्चों को। और अ, इसके साथ-साथ अ, मतलब एक अ, वो टीचर्स को भी देखिए इस चीज़ की एक ट्रेनिंग हो फॉर्मल एकदम ट्रेनिंग के किस प्रकार बच्चों की एक मानसिक अ, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो देखिए ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को एड किया जा सकता है बच्चे अ, को ब, ताकि बच्चों के एक मानसिक स्वास्थ्य जो है ना उसका ध्यान रखा जाए। जी।
ओह! अच्छा। ये तो है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए काफ़ी आपने ना सरल और सटीक शब्दों में बताया कि हाँ देखिए कैसे छोटी-छोटी चीजों से जो ना मा जो मानसिक स्वास्थ्य उसके बारे में जो किस पता सकते हैं बच्चों को। तो जैसे कहते हैं ना कि अब कि छोटे बच्चों में देखिए इतनी अकल नहीं होती है। तो कभी-कभार देखिए बच्चों को पहली बात तो देखिए बच्चों को पता कैसे चले ना कि जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है उसमें कोई असर है वो खराब हो रहा है। तो क्या टीचर ख़ुद से भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा किसी गलत दौर से गुज़र रहा है? अगर आप थोड़ा कुछ इसमें कुछ बता सकते हैं तो
जी बिल्कुल अम, देखिए टीचर्स जो है ना देखिए बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा कोई मानसिक स्वास्थ्य से तो नहीं जूझ रहा है, मानसिक बीमारी से तो नहीं जूझ रहा है। क्योंकि आजकल देखिए डिप्रेशन वगैरह जैसी समस्याएँ जो है बहुत ज़्यादा ही आम हो गयी है और इसे प इसको पता लगाने के लिए ना देखिए टीचर देखिए अ, मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए हर महीने ना कहीं ना कहीं बच्चों का ना एक मेंटल हेल्थ का देखिए एक चेकअप होना चाहिए। अ, टीचर्स देखिए हायर करने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट हायर करने चाहिए, साइकियाट्रिस्ट हायर करने चाहिए। देखिए साइकोलॉजिस्ट क्या है ना वो देखिए असेसमेंट करेगा कि कहीं ना कहीं कोई बच्चा जो है वो अ, मानसिक समस्या का शिकार तो नहीं है। और अ, देखिए साइकियाट्रिस्ट जो है उसका फिर ट्रीटमेंट करेगा आगे। और अ, कहीं ना कहीं देखिए जो टीचर्स भी है ना देखिए वो भी बच्चे के एक व्यवहार में देखिए बिहेवियर में ये चीज़ पता अ, कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो एक डिप्रेशन वगैरह से तो नहीं गुज़र रहा है। वो इस प्रकार है कि देखिए इसके भी देखिए लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा जो है ना देखिए अगर जो डिप्रेशन में है ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और अ, <clicks tongue> देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस-सा रहता है, दुखी-सा भी रहता है और ना उसका खाने-पीने में अ कुछ ध्यान रहता है अच्छा और ना कहीं अ, वो देखिए पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं जो है ना जो भी कोई वो कार्य करता है तो उसमें देखिए उसकी एक सोच-जोज़ थोड़ी-सी नकारात्मक हो जाती है। तो ये कुछ अ, लक्षण हैं जो कि देखिए जिनके माध्यम से हम अ, ब मतलब एक जो टीचर्स हैं देखिए वो पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो एक अ, मानसिक समस्या का तो शिकार नहीं, कहीं वो डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं और और भी देखिए सिर्फ़ डिप्रेशन नहीं और बहुत सारी देखिए मानसिक बीमारियाँ होती हैं। ओसीडी हो गया एडीएचडी हो गया और देखिए बहुत प्रकार की होती हैं। और ये मानसिक स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो ना तो बच्चा जो है ना देखिए उसको पढ़ाई में समस्याएँ आती हैं और जो भी कार्य है वो अपने जीवन में करता है ना उसी में उसको समस्याएँ आती हैं। जी।
हाँ, ये तो है। ओह! अच्छा। हुँ, सही है ना। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया ना कि देखिए कैसे जो अभिभावक है, कैसे वो पता लगा सकते हैं कोई बच्चा जिसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है वो उनका शिकार बनता जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कोई ऐसा वातावरण भी बना सकते हैं क्योंकि देखिए, छोटी उम्र में देखिए बच्चों में भी देखिए इतनी हिम्मत नहीं होती ना, अपनी जो परेशानियाँ देखिए वो आसानी से व्यक्त कर पाएँ अपने अभिभावकों को अपने टीचरों को। तो क्या ऐसा कोई वातावरण या माहौल बना सकते हैं टीचर जिससे कहीं न कहीं ना बच्चों को भी ना कंफ़र्टेबल रहे अपनी परेशानी बताने में, और कहीं न कहीं ये लगे कि हाँ अगर हम किसी को अपनी दिक्कत बता रहे हैं ना तो वो उनके पास ही रहे, वो जो एक वो जो गोपनीय है वो बनी रहे। अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी, बिल्कुल। अ, टीचर्स जो है ना कहीं न कहीं देखिए अ, अगर ज़्यादा फ्रेंडली होंगे ना तो देखिए वो तो फिर कहीं न कहीं बच्चों का जो एक डेकोरम है ना वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और ब जैसे बच्चे जो ओवर फ़्रेंडली हो जाएँगे और कहीं न कहीं देखिए, बदसलूकी करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ एक स्पेशलाइज़्ड ऐसे अ, देखिए यंग य साइकोलॉजिस्ट जो है ना, हायर किए जा सकते हैं जो कि बच्चों की एक मानसिक दशा अ, जानने में अपनी एक भूमिका निभा पाएँ। क्योंकि अ, देखिए वो थोड़े-से फ्रैंक भी हो सकते हैं अ, जैसे यंग साइकोलॉजिस्ट जो कि हायर किए जाएँगे और इसमें और बच्चे भी जैसे देखिए, अपने मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, वो अपने बड़े भईया जैसे से किसी से बात कर रहे हैं। तो वो जो है अपनी समस्या जो है ना देखिए उनको खुल के अ, शेयर कर लेंगे लेकिन यही टीचर से अ, टीचर और देखिए स्टूडेंट का तो देखिए गैप होता ही है बच्चे ढँग से नहीं शेयर कर पाएँगे और देखिए
हाँ। हाँ, ये सही कहा आपने।
अगर कर भी लेंगे टीचर ज़्यादा फ्रेंडली होंगी तो वो फिर आगे चलकर देखिए बच्चे जो हैं ना देखिए मतलब एक जो एक डर होता है ना देखिए टीचर का, जो कि शायद रहना ही चाहिए थोड़ा-सा, तो वो ख़त्म होने लग जाता है। तो और एक जो दायरा भी होता है देखिए मतलब एक तो वो भी देखिए ख़तरे में आ जाता है। तो अ, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा विकल्प है कि अगर यंग साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाए अ, जिसके माध्यम से और यंग साइकेट्रिस्ट को भी, जिसके माध्यम से बच्चा जो है ना अपनी समस्याएँ उनको शेयर कर सके, जी।
बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया ना कि हाँ, देखें एक माहौल ऐसा बन सकता है ना जिससे बच्चा भी ना कम्फ़ोर्टेबल महसूस करे कि हाँ कि हाँ मैं भी अपनी प दिक्कतें बता सकता हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि आजकल जैसे खासकर ना स्कूलों में देखिए बुलिंग का काफ़ी एक चलन है। बच्चे खासकर एक बच्चे दूसरे बच्चों को बुलिंग करते हैं। जिससे कहीं न कहीं ना, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है। और ये कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है टीचरों के द्वारा भी। तो आपको लगता है स्कूल, कोई इसपे ठोस कोई शख्त कदम उठा सकता है। जिससे कहीं न कहीं जो बच्चे बुली हो रहे हैं, वो भी बचे। और जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है, देखिए उसपे भी असर न आए। क्योंकि देखिए जाहिर-सी बात है छोटी उम्र में कोई मानसिक स्वास्थ्य पे असर आ गया ना, तो कहीं न कहीं वो बड़ी उम्र तक साथ में चलता है। तो आपको लगता है वो इस पर निर्णय ले सकते हैं स्कूल? अगर आप अपने व्यक्तिगत दरि अपने व्यक्तिगत कोई अनुभव से, अपने विचारों से थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी, बिल्कुल। देखिए, बुलिंग जो है ना, देखिए आजकल जो स्कूल में बहुत ज़्यादा देखिए आम होती जा रही है, और साथ ही साथ देखिए ये जो है ना, बच्चे के एक मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और देखिए, सिर्फ़ बच्चे ही नहीं है जो कि दूसरे बच्चों को बुली करते हैं। आजकल तो देखिए, टीचर्स भी ना बच्चों को बुली करने लग गए हैं। और देखिए, अभी मैंने अ, 4 दिन, तीन चार दिन हो गए। पहले देखिए, मैंने ये ना उम, अ, डैली पब्लिक स्कूल की देखिए, एक ना अ, कहा अ, सुनी बा अ, बात और उसमें देखिए ट टीचर्स देखिए, 3-4 टीचर जो है ना, वो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे और देखिए, बच्चा जो है ना इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने खुदकुशी ही कर ली। देखिए, मेट्रो के नीचे वो आ गया और मैंने ये अभी 3-4 दिन पहले देखी है। ये अखबार में पढ़ा है तो
हाँ। ये तो है। जी, जी। अरे, बाप रे!
कहीं न कहीं देखिए बुलिंग जो है ना, देखिए अभी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इसके खिलाफ देखिए, अ, मैं मानता हूँ कि अगर हमें ये उसको रोकना है और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बचाना है ना देखिए, बुली होने से, तो कहीं न कहीं देखिए स्कूल को थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। देखिए, स्कूल जो है ना देखिए एक्शंस लेता नहीं है ढंग से, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी एक छवि जो है, वो खराब हो जाएगी। बल्कि मैं मानता हूँ कि इससे छवि सुधरेगी, अगर वो ऐसे कुछ 3-4 एक्शंस लेगा ना। अ, बुली करने वाले बच्चों के खिलाफ़ तो अ, देखिए व ये एक एक्ज़ैंपल सेट हो जाएगा ये तो स्कूल के अंदर के देखिए बुलिंग अच्छी चीज़ नहीं है। और बुलिंग करने से कहीं न कहीं एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। और देखिए, बाहर भी कहीं न कहीं ना उस ये ये इस चीज़ ये चीज़ की ना कहीं न कहीं तारीफ़ होगी कि ये जो स्कूल है ना के इसमें, अगर कोई बच्चा बुली करता है तो ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो ये बहुत सेफ स्कूल है बच्चों के लिए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल है। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, स्कूल को उल्टा एक्शंस लेने चाहिए, ना कि ऐसी मानसिक उम, स्वास्थ्य को गिराने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे बुलिंग हो गया और अ और ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई। इनको कहीं न कहीं दबाएँ। तो मैं मानता हूँ कि, ये बहुच बहुत अच्छा कदम होगा, जो कि स्कूल उठा सकता है। जी।
हुँ। ये तो है। हुँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपने काफ़ी सही तरीके बताया कि देखिए, अगर स्कूल ख़ासकर बुलिंग के अगर खिलाफ जाके कोई निर्णय लेगा ना, तो कहीं न कहीं ना अगर कोई बच्चा है, भगवान ना करे किसी छोटी उम्र में देखिए शिकार हो जाता है बुलिंग का। तो कहीं न कहीं देखिए उसके भविष्य पे भी असर पड़ सकता है। और जैसे अभी आपने बात कही थी ना कहीं न कहीं जो जैसे वो होते है ना प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कहीं न कहीं मदद कर सकते हैं बच्चों को सिखाने में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अ, किसी व्यक्ति कोई भी बच्चा परेशान हो रहा है या कोई भी, उसके लक्षण हो जो की उनका मानसिक स्वास्थ्य ख़राब है तो वो पता लगा सकते हैं। परंतु देखिए वो कहते है ना कि कभी-कभार देखिए स्कूलों में इतना बजट नहीं होता है। ख़ासकर देखिए, उस किस्से में उस पर उसमें क्या कर सकते हैं स्कूल? कि बिना कोई प्रोफेशनल जो होते हैं लोग उनकी मदद ले बिना अगर वो ख़ुद से कुछ कर सकते हैं, अगर आप इसपे थोड़ा कोई असरदार कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो कहीं न कहीं ना वो स्कूल का भी काम हो जाए और कहीं न कहीं बच्चों की जो समस्या है ख़ासकर मानसिक स्वास्थ्य को लेके, उसका भी कोई हल निकले। तो अगर आप अपने व्यक्तिगत अपने विचारों से कुछ थोड़ा बताना चाहें?
जी। कम बजट में अगर देखिए, स्कूल चाहता है कि वो एक बच्चों की एक अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का अ, कहीं न कहीं ध्यान रख पाए तो देखिए इसके भी कुछ विकल्प हैं। जैसे मैं सबसे इसका सर्वोत्तम विकल्प तो ये मानता हूँ कि अ, एक देखिए पढ़ाई के अलावा ना एक ऐसा भी अच्छा पीरियड हो जो कि अ, मतलब जिसमें उनको एक अच्छी-अच्छी अ, जो है ना क ब क अ, सुनाई जाए कहानियाँ जो कि रियल लाइफ़ बेस्ड है। देखिए कि किस प्रकार मतलब एक सक्सेस स्टोरीस अगर लोगों की अ, देखिए अगर सुनाई जाए ना जैसे अ, अच्छे-अच्छे एथलीट्स हो गए, अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन हो गए। तो इससे देखिए बच्चों को ना एक प्रेरणा मिलेगी और देखिए जो प्रेरित होते हैं ना लोग वो कहीं न कहीं देखिए मानसिक समस्याओं से जूझते नहीं है। और इसके अलावा देखिए अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ाई जा सकती है देखिए बच्चों को जो कि उनके मानसिक अ, मतलब एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हो जैसे अ, जो कि मतलब जिसमें एक अ, स्थितियाँ ऐसी मतलब अ, ऐसी-ऐसी देखिए अच्छी-अच्छी ट्रिक्स बताई हों जिसके माध्यम से हम अपनी मानसिक दशा को सुधार सकते हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं जीवन में और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। तो देखिए, ये मैं मानता हूँ कि एक सर्वोत्तम और सबसे देखिए सस्ता सुंदर और टिकाऊ विकल्प है अगर देखिए ब अ, जो अगर कोई स्कूल है वो देखिए कम बजट में ही इस चीज़ को एड करना चाहता है और अ, देखिए अ, बुक्स जो है ना देखिए वो उनको एक साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकता है। तो देखिए उसका तो कोई ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं और देखिए बुक्स जो है वो भी देखिए स्कूल तो प्रोवाइड करेगा नहीं बुक्स तो अ, स्कूल तो बस बता देगा कि ये, ये बुक्स हैं और आपको खरीदनी है तो बच्चे जो है इसको खरीद कर लेकर आ जाएँगे। तो मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा विकल्प रहेगा। जी।
जी, जी। हुँ। ये तो है। हुँ। ये तो है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी देखिए आपने एक अच्छा उपाय बताया ना कि देखिए कहीं न कहीं अगर बजट कम भी है। परंतु फिर भी देखिए, क्या तरीक़े अपना सकते हैं? तो जैसे देखिए आपने कहीं न कहीं ना स्कू जैसे आपने बताया ना कि बच्चों, विद्यार्थी और देखिए जो अभिभावक है, डिस जो शिक्षक है देखिए उनमें तो एक जो अपनापन है एक वो जो इनका तो देखिए वो अप लगे हुए हैं अपने साथ, करेंगे। परंतु आपको लगता है कि स्कूल किसी तरीक़े से जो परिवार वाले हैं, माता-पिता है उनको भी शामिल कर सकते हैं? कुछ एक्टिविटी से कुछ प्रोग्राम से? जैसे कहीं न कहीं ना बच जो माता-पिता उनको भी पता चले ना कि यार बच्चे अगर कल को भगवान ना करे मानसिक स्वास्थ्य उनका ख़राब हो स्ट्रेस, एंग्जायटी इनका शिकार हो सकते हैं। तो देखिए उनको भी पता चले ना। क्योंकि देखिए घर पे तो ज़्यादा समय तो देखिए अपने माता-पिता के साथ ही गुज़ारते हैं ना। देखिए स्कूल में तो 6 ही घंटे देते हैं। तो आपको लगता है कि स्कूल ऐसी चीज़ें कर सकता है जिससे जो पैरेंट्स हैं, जो माता-पिता है देखिए वो भी इन्क्लूड रहे इन सभी चीज़ों से। अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी बिल्कुल। ऐसा किया जा सकता है। देखिए, पैरेंट्स के पास इतना तो समय है नहीं कि वो दिन में स्कूल जाएँ और स्कूल में जाकर सीखें कि उनके अगर बच्चे की मानसिक दशा ख़राब हो तो देखिए वैसे मतलब ऐसे इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जो कैसे ठीके किया जा सकते हैं? लेकिन हाँ, अ, देखिए कुछ ऐसे सेमिनार्स कभी-कभार लिए जा सकते हैं वन्स अ मंथ और अ, देखिए 2-1 महीने में एक बार या फिर देखिए कभी-कभार देखिए गूगल मीट या फिर इन देखिए ऑनलाइन अ, विकल्पों का देखिए उपयोग किया जा सकता है। वो माइक्रोसॉफ़्ट टीम्स जिसके माध्यम से माता-पिताओं को कहीं न कहीं मैंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट किया जाए ताकि वो अपने बच्चे की एक मानसिक दशा का एक ध्यान रख पाएँ क्योंकि, देखिए बच्चा जो है ना देखिए ज़्यादातर तो देखिए, उनको ज अ, अपने माता-पिता के साथ ही रहता है और <sniffs> के माता-पिता जो है ना उसको देखिए ज़्यादा बेहतरी से समझ पाते हैं कि स्कूल अ, स्कूल के मुकाबले। क्योंकि देखिए, स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं देखिए, 1 कक्षा में ही 60 बच्चे होते हैं और टीचर्स देखिए कितनी सारी कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो देखिए ये त ढाई, 300 बच्चों में 1-1 बच्चे का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए घर के गे जो है ना मतलब एक ज़िम्मेदारी बनती है और वो ज़्यादा अच्छे से अ, बच्चे की ना एक मानसिक दशा को पढ़ने में सक्षम भी रह सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए अ, मैं मानता हूँ कि जो हैं स्कूल को ना कहीं न कहीं ऐसे अ, एक गूगल टीम्स पे एक मीट या फिर गु टी अ, अ, माइक्रोसॉफ़्ट टीम्स पे या फिर गूगल मीट पे कहीं न कहीं ऐसे मीटिंग्स अरेंज करनी चाहिए। और उसमें बताना चाहिए इन सब के बारे में एजुकेट करना चाहिए पैरेंट्स को ताकि वो अपने बच्चे की एक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। वही। ओह! अच्छा। जी बिल्कुल, बिल्कुल देखिए काफ़ी देखें आपने अच्छे तरीके से बताया ना कि देखिए किस तरीके से जो स्कूल हैं देखिए वो भी ना जो माता-पिता उनको भी जो एक्टिविटी है, प्रोग्राम है उसमें इनक्लूड कर सकते हैं सा शामिल कर सकते हैं। तो आपसे एक आखरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कहीं न कहीं ना बच्चों में जैसे एक वो होता है वो कम्पैरिज़न होता है किसी के जो मार्क्स हैं किसी के जो नंबर हैं देखिए वो ज़्यादा आ जाएँ, तो कहीं न कहीं बच्चों को लगता है मेरे से अच्छा नहीं हो रहा है वो भी कहीं न कहीं ना क्या आपको लगता है ये भी एक कारण बन सकता है जो उनका मानसिक स्वास्थ्य उसको ख़राब हो जाए? अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी बिल्कुल। ये भी ना एक बहुत बुरा कारण होता है और देखिए कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है लेकिन वो कॉम्पिटिशन में इतना ज़्यादा डूब जाना कि एक बच्चा ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाए और उसकी एक मानसिक स्वास्थ्य ख़राब हो जाए देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अ, मैं मानता हूँ कि बच्चों को हम ना दूसरों से कम्पीट करवाते हैं इस वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। इसकी बजाए देखिए हमें ना बच्चों को कहना चाहिए कि ख़ु तुम ख़ु तुम ख़ुद ही ख़ुद के कॉम्पिटिशन हो। जैसे मान लीजिए आज एक परीक्षा हुई और बच्चे के देखिए 100 में से देखिए स अ, 70 अंक आए। तो उसको अगली बार कोशिश करनी चाहिए 75 अंक लेकर आए। ऐसे धीरे-धीरे ना ख़ुद के साथ एक रेस लगाकर बेहतर हो। देखिए दूसरे व्यक्ति से अगर वो 95 नंबर वालों से अ, देखिए अगर कम्पीट करेगा तो कहाँ ही कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों की एक मानसिकता बदल सकते हैं, तो उनकी एक मानसिक स्वास्थ्य जो है बेहतर हो जाएगा। जी।
हाँ, ये तो है। जी जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी ख़ूबसूरत तरीके से आपने बताया ना कि कैसे देखिए मानसिक स्वास्थ्य को भी एक विषय की तरह कहीं न कहीं ना स्कूलों में भी शामिल करा जा सकता है। काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो आशा यही है आपसे बात करने का फ़िर से मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!